Oh. Mem ma paham paham paham paham. Nah, tapi
Heeh. Heeh, jeroan-jeroan aku nggak makan, kayak gitu.
Oh, jeroan nggak makan? Berarti kalau kayak makanan Padang kan banyak tuh jeroan-jeroan tuh itu nggak makan ya?
Enggak. Aku lewatkan saja. Rendangnya aja aku makan, dendeng balado aku makan, <chuckles> ayam kalio aku makan. Itu udah kenyang, Kak. <chuckles> Nambah. <chuckles> Iya.
<laughs> I Aduh. Oke. Ih, dendeng mmm, dendeng balado enak banget sih ya. <laughs> Nah, ini ngomongin dendeng balado dan lain-lain nih. Berarti, eee, kalau Kakaknya tuh bisa dibilang kan tadi pencinta makanan ya. Kalau teman, keluarga tuh berarti sama semua atau nggak tuh?
Duh, enak banget tuh, Kak. Eee, ibu aku juga suka makan, kadang nyari makan aja tuh sampai yang ke gang-gang gitu, Kak. Jangan tanya aku di mana jalannya, aku nggak ngerti. Pokoknya sempit dan itu sudah lama seperti soto mi. Gitu. Bisa ketemu ibu aku.
Oh. <laughs> Oh, sot soto mi, Bogor berarti ya?
Eee, nggak, itu be be bedalah. Kalau ke Bogor biasanya asinan, Kak.
Oh, asinan? Oke.
Iya, ibu aku jalannya a asinan, cari asinan sayur, asinan buah, gitu. Terus ngebakso aja dulu tuh pernah ingat tuh, jaman aku masih kecil, Kak, "Yuk, kita makan bakso!" Ya ampun jauh banget, Kak, musti ke Bogor. Hanya untuk makan bakso, itu ibu aku loh ap kita ke Puncak, makan, pulang balik. Gitu. Aku kan tinggalnya di ibukota ya, bolak-balik, mhm.
Mhm. <laughs> Demi bakso? <laughs> Nah, kalau Kakak e oh, ibukota, oke. Nah, kalau Kakaknya sendiri berarti sampai ngejar gitu juga nggak yang sampai kan ada tuh beberapa orang yang kayak, "Aduh, ayo kita nge-bakso." Nyampe Bandung, gitu. <laughs>
Mhm. Kalau bisa sih aku gitu, cuma sayangnya ya, eee, itu kan waktu dulunya aku tinggal di, eee, ibukota ya, eee, di tanah air. Tapi sekarang aku sudah beda benua, Kak, sayangnya. Jadi aku nggak bisa jabanin, "Aku makan rendang, mau di restoran itu." Gitu. Nggak bisa, Kak, musti terbang dulu, gitu. Paling cepat terbang, kalau naik kapal laut lebih jauh lagi lebih lama. Bulanan, gitu kan. Heeh, udah ngiler dulu, Kak. Gitu kan. <chuckles>
Mhm. Ah. Mhm. Waduh. <chuckles> Kapal laut? <laughs> Aduh. <laughs> Keburu mabuk laut duluan ya. <chuckles>
Iya, gitu. Sampai-sampai kurus tapi mungkin jadi makannya bisa banyak kali ya.
Oh, berarti Ah, bisa jadi. Berarti kan Kakaknya sampai oh, su udah berarti, udah beda benua nih ya. Berarti
Maboklah itu ya. Beda benua, Kak.